Oye, fíjate que últimamente he estado teniendo un tema, no no sé si por ahí me puedas llegar a aconsejar o quizá a darme algún tipo de perspectiva, porque últimamente he estado, eh, pues, como sintiendo un poco de falta de tiempo, ¿sabes? Eh, yo estoy casado, y últimamente como que me entra esta esta parte en la que siento que paso demasiado tiempo con ella, no lo digo en en plan de que no me gusta estar con ella, ¿no?, al contrario, me me fascina. Pero, vaya, hay veces que de repente quiero hacer, pues, cosas propias, eh, digamos, pues, algunas, no sé, hasta quizá jugar algún videojuego, am, pero, pues, como que el tiempo que que tengo de sobra después del trabajo, eh, normalmente lo suelo utilizar con ella, inmediatamente en que salgo de trabajo, pues, es quizá planear la cena, eh, todo esto, e incluso e ella trabaja en la tarde, entonces, justo cuando despertamos, pues, es ir a desayunar o estar, pues, un tiempo juntos antes de antes de tener que, eh, pues, estar conectándonos al trabajo, ah, y sí siento como que esa falta de tiempo últimamente, y la verdad es que no sé cómo abordar el tema con ella para, pues, llegar a mencionarle, ¿no?, que quizá no es algo personal con ella ni que no me la pase bien, pero pues que sí quiero también tener un poco de tiempo para mí mismo, para hacer pues cosas que me gustan y esas cosas. Entonces no sé si quizá tú tengas algún tipo de consejo o cómo podría llegar a tratarlo con ella.
A ver, dime. Okey. Okey. Ya, no te preocupes, creo que es algo bastante normal, bastante común y más en esta parte que me mencionas, ¿no?, de la independencia y que de cierta manera, pues sí, te gustaría tener como este espacio, pero a la vez, pues también el estar en una cercanía en una relación y creo que es bastante entendible y y de verdad comprendo como toda la situación por la que por la que estás pasando, pero por eso me gustaría saber antes de darte un consejo, ¿sientes que estás perdiendo autonomía en la relación?
Ujú. Ah, no realmente, bueno, es que aquí es un poco extraño, porque realmente no es como que ella me me pida, ¿no?, que estemos juntos todo el tiempo ni nada por el estilo, ah, pero digamos que ella no tiene como algún tipo de pasatiempo o algo por el estilo, entonces, pues sí, eh, da por hecho, digamos que que en algún punto, en cuanto yo salga de trabajar o antes de entrar a trabajar, siempre voy a estar con ella y pues, si bien ,eh, tengo, digamos, la puerta abierta, pues sí me hace sentir como que un poco culpable, ¿no? Incluso, eh, pues, hacer algo de forma independiente. Entonces, em, pues contestando tu pregunta, no no al 100%, pero creo sí hay, pues ciertos síntomas, ¿no? De que de que estoy dejando de ser como tan autónomo.
Ajá. Okey. Okey, entiendo perfecto, ¿y qué necesitas, eh, tal vez tú para sentirte libre y conectado contigo mismo?
Ah, pues, sinceramente siento que sí dedicarme un poco a las cosas que me gusta hacer, em, incluso retomar, porque hay cosas que que antes disfrutaba mucho, como por ejemplo, no sé t eh, tocar guitarra, me me gusta bastante la música, ah, y siento que últimamente ya prácticamente no lo hago desde hace meses, ya, pues, no tengo como que esta, incluso, ansia, ¿no?, de de de hacer algo que me gustaba o que anteriormente disfrutaba bastante. Eh, y siento que sí necesito quizá un poco de tiempo, un poco de de invertirle como que, pues sí, algunas horas para para reconectar con con esas actividades que realmente me me encantaba hacer. Entonces, pues, yo creo que principalmente eso, u un poco de tiempo, pues, a solas, ¿no?, d ya directamente con con lo que a mí me gusta hacer, sin estar, pues, totalmente cercano, ahí pegado con mi esposa.
Okey. Claro, entiendo. Y de este tiempo que, pues, de cierta manera te gustaría, tal vez t como tener, ¿cuánto tiempo te pasas, eh, eh, con tu pareja y cuánto tiempo, digamos, de una forma independiente o solitaria?
Ah, pues, es que básicamente el único tiempo que tengo así como de manera independiente, pues, es cuando trabajo, ¿sabes? Eh, por por darte horarios aproximados, más o menos, hasta la 1 de la tarde es que tenemos libre, y ya de ahí hasta como por las 11, 12 de la noche, que es cuando terminamos de trabajar o bueno, me adapto un poco a sus horarios, ¿no?, como justo si ella trabaja en ese rango de tiempo. Ah, mm, pues, ya yo yo trato también de de hacer mi trabajo en ese tiempo y todo eso. Entonces, en cuanto sale, pues, básicamente es vamos a cenar, eh, nos ponemos a ver alguna película, alguna serie mientras cenamos, incluso, nos pasamos un poco más de tiempo así, y, y pues ya a dormir, ¿no? Hasta el otro día que, justo, es levantarnos, hacer como, pues, limpiar la casa eh, sacar a nuestros perros y todo eso. Estar un rato juntos en desayunando y adelantando esas actividades hasta que nos tengamos que conectar. Así que, pues, básicamente, todo el tiempo es estar con ella, salvo unas 8 o 10 horas de trabajo que que hacemos los 2.
Okey. Okey, entiendo. Entonces, por por lo que entiendo, eh, tanto tu pareja como tú trabajan desde casa.
Sí, la mayoría de de días, hay algunos días que ella sí tiene que ir oficina, pero la inmensa mayoría sí estamos, eh, trabajando desde casa.
Okey, pues, mira, con todo esto que me mencionas, creo que podría darte algunos consejos. Creo que sí sería importante, tal vez, el establecer estos límites claros y respetarlos. Creo que en la parte que me mencionas de, tal vez, tener un poco más de de tiempo a solas, creo que sí sería bueno. Y, tal vez, el hablarlo de una forma tranquila, eh, de una de un un tono amable, expresando como todas estas ideas, todos estos pensamientos, creo que podría ayudarte más a la parte de de poder tener como una solución buena, y que, de cierta forma, pues sea, vaya, con una comunicación asertiva. Me refiero también como a la parte de, pues, expresarle que, de cierta manera, te gustaría estar solo y que no sea por un lado, tal vez, de que ya no la quieras, o que sea como algo sentimental, sino simplemente que necesitas, pues, espacio para ti, espacio para estar contigo mismo, que de cierta manera, pues, te gusta el estar solo. Y a esto me me lleva a una última pregunta, ¿tu pareja expresa, pues, digamos, expectativas distintas a las tuyas, o crees que comparten como estas expectativas?
Ujú. Ujú. Ujú. Ah, pues no lo sé, la verdad es que es que justo, eh, bueno, retomando un poquito tu tu primer consejo, porque, pues, al final va de la mano. Eh, la realidad es que no lo he platicado con ella porque, eh, si bien, por ejemplo, ella sabe que si yo en algún momento tengo tiempo libre o algo así, me pongo, pues, como a a hacer esas cosas, ¿no?, que me gustan hacer y todo eso. Realmente, em, yo no podría decir lo mismo de su parte, ¿sabes? Creo que si ella tiene un tiempo libre, pues, no va a hacer prácticamente nada. Eh, no no no tiene, digamos, un hobby definido que a ella le guste hacer y que lo pueda hacer sola. Entonces, creo que en esta parte sí entra un poco que a la mejor tenemos como, no digamos, un pensamiento diferente, porque creo que en algún momento lo puedo llegar a platicar con ella y ella va a estar, pues, digamos, de acuerdo. Ah, pero sí, la realidad es que creo que ella tiene como expectativas, pues, estar básicamente todo el tiempo juntos. Entonces, creo que sí, aquí hay como una una diferencia o o, pues, sí pueden llegar a a chocar estas expectativas que tenemos ambos.
Okey. Entiendo. Entonces, sí sería, tal vez, importante el el considerar estos límites y, pues, de cierta manera, exponérselos a tu pareja para que no sea como una pelea interna, sino que sea una plática honesta, que sea una plática en la cual, pues, tú estás expresando como todas estas emociones, todos estos sentimientos y que, de cierta manera, pues lleguen a una a una solución buena y que de cierta manera, pues, les ayude a ambas partes. Creo que también sería importante el, a lo mejor, eh, organizar tiempo compartido y tiempo personal, tanto tú como para tu pareja, creo que sí sería importante el tener como este tiempo a solas, este tiempo personal, que a lo mejor, no sé, me comentabas, ¿no?, que que a ti te gusta tal vez el tocar guitarra, a lo mejor a tu pareja le to le le gusta, no sé, eh, leer un libro y o le o hacer alguna actividad que, pues requiera, tal vez, de de estar en en un tiempo con tranquilidad. Y creo que sí sería a lo mejor importante el organizar este tiempo y verlo como una oportunidad para, tal vez, conocer algún hobby, eh, nuevo, a lo mejor explorar hobbies que que sean compartidos, como que el buscar otra manera y que de de cierta manera salgas de de esa rutina que me mencionabas, ¿no?, que es muy repetitiva, que no tiene como una variación, pues, digamos, tan importante. Entonces, creo que el el realizar como esta idea podría ayudarte al tal vez, salir de esta rutina y que, pues, les ayude, tal vez, a conocerse un poquito más, a conocerse principalmente ustedes, a conocerse un poquito más, y después, tal vez, en pareja y, pues, de cierta manera, pues, tengan esta este crecimiento, ¿no?, eh, eh, como pareja. Entonces, también podrías, a lo mejor, negociar algunas expectativas en caso de de que ya se haya como platicado y hacer acuerdos flexibles en los cuales, a lo mejor, combinen estos, eh, estos hobbies, estas ideas y que de cierta manera, pues, compartan el el tiempo juntos, ¿no? No sé, ¿qué te parezca esto?
Okey. Ujú. Sí. Sí, la verdad es que no no he tenido como la oportunidad, o bueno, más bien yo no he he propiciado esa oportunidad de de quizá hablarlo, porque a la mejor sí estoy como muy, eh, ah, bajo esa expectativa, ¿no?, de que a lo mejor ella no tiene como que algún hobby, pero creo que algo que mencionaste me hizo mucho sentido y y creo que es principalmente porque es por lo que sí quiero intentar algo así, es que justo, eh, a la mejor ella no tiene un hobby ahorita, pero, pues, si ya nos damos esa oportunidad o hablamos de estos límites, hablamos de este de esta separación de tiempo, muy probablemente también ella, eh, pueda empezar, ¿no?, a a quizá encontrar algo que le guste, algo que alguna actividad que podría hacer ella por su cuenta. Y y creo que si sin si nos ponemos a platicar algo así, si si le expongo sobre todo este acercamiento, ¿no?, como lo mencionabas, de que no se sienta como que no quiero estar con ella o que la deje de querer o algo por el estilo, sino más allá de eso, pues, exponerle que sí, eh, también quiero reconectar un poco conmigo mismo, que no tiene nada que ver con ella, pero pero, pues, esto, ¿no? Creo que sí sería un un buen acercamiento el hablarlo así, y a ella misma le daría, pues, como que ese gusto de poder buscar algo sin porque, mm, digo, yo realmente no sé qué tanto pase por lo mismo, pero, quizá, hasta ella misma, ¿no?, siente como que esa culpabilidad, y y muy probablemente estemos como en la misma perspectiva, y solamente yo soy el que, por no hablarlo, quizá me me limito en esta en esta percepción de las cosas. Entonces, sí, definitivamente lo voy a platicar un poco con ella para para ver más o menos cómo se siente, para ver si en algún momento, pues, tanto podemos aprovechar nosotros mejor nuestro tiempo y y obviamente creo que también es algo que que nos sanaría bastante, salir del de la rutina, e incluso, pues, aprovechar mejor el tiempo que ya estamos juntos por por ese ese tema de tenerlo, que es un poco más limitado. Entonces, sí creo que son son bastantes, mm, beneficios, sobre todo esto estos consejos que me has estado dando. Entonces, definitivamente lo voy a a buscar, ¿no?, el el aplicarlos con ella, y y te agradezco muchísimo estas perspectivas porque de verdad no e no es algo que yo no había pensado, es algo que quizá yo mismo me predisponía a pensar que iba a pasar de una u otra forma, pero pero creo que sobre todo, no me voy a dar cuenta de eso hasta que intente como, pues, separar ese ese poco de tiempo y y seguramente, pues, va a salir algo bien de ahí. Entonces, pues sí, definitivamente lo voy a hacer.
Claro. Claro. Claro. Qué bueno que que al que logras como ver la la parte positiva de de todas estas situaciones. De verdad espero que estas estos consejos, estas sugerencias, pues te ayuden bastante a, pues 1, a salir de la rutina, 2, a tratar de encontrar a lo mejor algún hobby en común y 3, pues tratar de de salir como, pues de este de esta situación en la que te encuentras, ¿no?, en la que no sabes cómo equilibrar estas 2 situaciones, y espero que de verdad te ayude. Y si tienes alguna duda que quieras que te resuelva, sabes que puedes contactarme. Hasta pronto.
Claro que sí, muchísimas gracias por todos tus consejos y tus palabras y seguramente si si llego a necesitar algo te buscaré. Gracias.